Ờ, cũng có nha. Có
Tức là bạn đi thụt lùi đó nha. Tại vì mình xem cái lợi ích đi thụt lùi cũng cũng có là cái nhiều cái lợi ích hay. Ừm.
Ừm, mình ừm, mình có đi thụt lùi, nhưng mà cái kiểu là à, trong cái khu mà mình đi bộ á, mình thấy có vài chú, vài ông cũng đi bộ thụt lùi, cái mình bắt mình mình ừ.
Ờ. Ừ. Đúng rồi, thường thì mình thấy lớn tuổi trung niên đó, thì mấy chú hay tập đi bộ lùi lắm.
Ừ, kiểu, mình là mình bắt chước mình đi theo thôi, chứ mình cũng chưa tìm hiểu cái lợi ích của nó đâu. <laughs> Ờ, ừm.
Ừm. Thì mình hôm bữa cũng đi bộ rồi, thì mình mình vô mình mình hỏi mấy cái chú trung niên đó, hỏi: "Ủa, cái thật ra đi như vậy thì nó có lợi ích gì?" Thì cái chú đó chú mới bảo rằng là "Nó làm cái cơ cái cái cái cái sống của mình á, nó được thẳng hơn." À, thì thì chỉnh lại, giảm đau cái phần, ờ, lưng á, phần thắt lưng á bạn, nó làm giảm đau phần thắt lưng nhiều hơn, tại vì chú nói chú bị thoát vị đĩa đệm. Ừm, nó là vấn đề luyện tập, ờ, đi bộ ngược nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều cho cái đĩa đệm của chú.
Ừm. Ừm, ừm, ừm. À, à, ra vậy á hả? À, à, à. À, à. À, à, à. Vậy ừm.